لأ، الصراحة أنا أجو يعني، إمم، مش فكرة إن أنا جربت طريقة مُعينة، لأ، ما جربتش طريقة مُعينة خالص. آمم، الفكرة كلها إن أنا، آآ، زي ما قُلت لك أنا حاسة إن أنا مُشتتة بشكل كبير. آآ، ف يعني، عشان كده الصراحة قُلت أتكلم معاك، ولو تقدر تدّيني النصايح، آمم، يعني بشكل أعمق شوية، ف يعني، تقدر تفيدني في الموضوع، يا ريت جدًا الصراحة.
إمم. أكيد طبعًا، أكيد طبعًا هاقول لِك، آآ، الموضوع بسيط جدًا، الموضوع بسيط. أنا عارف كل اللي أنتِ بتمُرّي بيه، وحاسس، آآ، يعني إن إن الموضوع صعب جدًا عليكِ، أو إن الواحد فعلًا من كتر نفسه اللوامة، آآ، بيفضَل كده يقول لنفسه دايمًا إن هو إنه المفروض يعمل حاجات أحسن، إنه هو المفروض يطوّر من نفسه، إنه المفروض يعمل حاجات على قد ما يقدر تبقى آآ، يم نافعة ليه ولأسرته، فدي ك ده كله إحساس بييجي للشخص عمومًا. بس عايز أقول لِك تحلي الموضوع ده إزاي. آآ، أول حاجة إنِك ت تكتشفي أساسًا سبب الذنب الإحساس بالذنب اللي أنتِ عايشاه ده لاقيه؟ ليه أساسًا؟ وجه لِك ليه؟ يعني مثلًا لو توقعات خارجية والّا توقعات داخلية؟ يعني مثلًا أنتِ توقعات داخلية جواكِ أنتِ إن أنتِ لازم أنتِ تنجزي من غير ما حد يقول لِك حاجة والّا أنتِ متوقعة مُديرِك هي هيقول لِك حاجة معينة، فأنتِ لازم تعملي، هي حاجة بطريقة مُعينة؟ آآ، فبت الموضوع بيبقى معاكِ بالصورة دي. بيبقى، آآ، لازم ت تقدري تفرّقي هو التوقع ده توقع داخلي من جواكِ فتقدري تتحكمي فيه، والّا عشان مثلًا والدتِك متوقعة إنِك تكوني بمستوى معين وتكوني على بدراية مُعينة، ف إحساس الذنب عاشِت بسبب توقع خارجي مش حاجة جواكِ أنتِ. جربتِ تعرفي تكتشفي سبب الذنب والَّا سبب الذنب بالنسبة لِك بيبقى وهمي؟
إمم. صح. اهم. اهم. اهم. لأ، هو سبب الذنب الإحساس بالذنب عمومًا بييجي لي زي ما قُلت لك، هو بيكون، آآ خطاب في عقلي. آآ، مش عشان أنا قللت يعني أو عش مش عشان إن أنا مثلًا، آآ، خالِفت توقعات الناس اللي حواليّا، لأ، هو بيكون شعور بإن أنا مقصرة، إن أنا مُقصِرة
الإحساس إمم. إمم.
أو إن أنا ممكن أنجز بشكل أسرع، ومش وقته راحة. يعني، قومي اتحركي، قومي، آآ انجزي اللي وراكِ. فالشعور بقى بييجي لي من اله جُزئية دي إن إن أنا باحس أو باحسس نفسي إن أنا إنسانة مُتكاسلة. آآ، أنتِ كسولة، أنتِ أنتِ تقدري تنجزي بشكل أسرع، مش وقته راحة، خلصي اللي وراكِ وبعد كده ارتاحي. ده الكلام اللي أنا دايمًا بو آه، لنفسي.
إمم. إمم. إمم. إمم. فاهمِك، فاهمِك. إن أنتِ بتحاولي دايمًا تكلمي إمم.
بالضبط، بالضبط.